あの、お聞きしたいんですが、今までで初めて心を動かされた曲は何ですか？
はい。 はい、もうこれはっきり覚えてるんですけれども、ただ、曲の範疇に入るかどうかは分からないんですが、私が心を動かされたのは落語なんですよ。
はい。 うん。 ああ、落語。うんうんうん。
はい、いちおう声と、まあ、出囃しという曲が入ってるので、一応曲の割合あの、範疇には入るのかなと思ってお話しするんですが
あ。 ああ、そうなんですね。あの、曲も落語って入ってるんですか？音楽も？
はい。 あ、そうなんですよ。ええと、落語って通常だと、ま、言葉だけと思いがちですが、ちゃんとお囃しとかですね、あの、合間合間にあの音楽が、あの、三味線のお囃子みたいな感じで、おか音楽が入ってるんですね。はい。
うん。 うんうんうん。 ああ。 ああ、そうなんですね。うんうん、楽しそうですね。 うん。
はい、で私が聞いたのは5歳の時、ちょうど家族で車で出かける時、でその頃っていうのはですね、まだ、あの、車に、えっと、音楽設備が、そごいそもそもあまりついてなくて、えと昭和の時代なんでカセットテープというですね、えっと、ま、曲を録音したものを売ってて、でそあのデッキの方に入れると車の中で流れ出すってやつだったんですよ。
うん。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 ああ、分かります。懐かしいですね。はい、<laughs> すみません、あの、すっごくよくわかります。あの、ろ録音する時も、周りの音とかも入ってしまうやつですよね？ああ、わかります。はい。
懐かしいです、あ、いうことわかっていただいて、ここの説明が長くかかるかなと思いました。<laughs> よかった。 そうなんでございます。もうだから、あの、誰かが邪魔に入ってくると、入ってこないでよとかっていうような感じで喧嘩になるってやつですね。
うんうん。 ありましたね。懐かしいですね。うん、じゃあそれで、5歳の時に聞かれたっていうことですか？うんうん。
はい。 そうなんです。で、聞いた曲目も覚えてて、曲目というかまあ演目ですね。ええと、古今亭志ん生っていう昭和の大名人のええと、火焔太鼓っていう落語だったんですよ。
うん。はい。 はい。 あ、火焔太鼓？ あ、そうなん。
はい、ええと火焔はあのは炎の方ですね、か火焔、燃えたがる火焔にえと太鼓は普通の、あの、和太鼓の太鼓です、はい。
ああ、はいはいはい、はい。 太鼓。ああそうなんですね。あらら、どういうはい、どんな感じなんですか？
ていう曲で はい。 もう、だから5歳が聞いても普通分かるわけじゃないじゃないですか。内容は多分ほとんど分かんなかったと思います。でも
うーん。 うん、あ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。もう全員がもう笑ってるあの、多分ライブを撮ったんですよね。ライブルを録画したのをテープにして、それを販売してるっていうものだったらしくて、でも周りのお客がゲラゲラ笑ってるのとか、その、あの、志ん生を演じてるえ、本人がですね、もう声色を使い分けるのとか。男の声になったり、女の声になったりするんですよ、落語っていうのは。
うーん。うん。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。え、あんまりちゃんと聞いたことないかもしれません。イメージしかないです、はい。
うーん。 ですよね。はい、たまたま、そ、え、たあの、父が好きで、あの、いつも、多分、あの、ドライブのお供には、ま、かけ落語をかけるっていう形になってたんでしょうけども、多分、私はその時初めて、そのカセットに意識を向けて聞いたんですね。でも、ももう、なんか、すすごいな、全員笑ってるじゃん、楽しそうじゃん、私も行きたい、みたいな、多分、感じになって。
うん。 うんうんうん。はい。 うんうんうんうん。 はい。
で、その度、あの、車で出かけるたびにこう、カセット、カセットっていう風にこうせがむようになって
うん。ええ、そうなんですね。なんか、あの、ごさいで落語が好きって、すごい渋いお子さんだったんですね。<laughs> うん。
ええ。 そうですよね。ま、たぶんその前に、あの、ま、前年ぐらいにたぶん亡くなってたんですけど、祖母にずっと育てられてたので、両親が共働きで祖母に育てられてたのではい、そのせいもあったかもしれないですけど、祖母には落語の趣味はなかったので
うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん。じゃあ、あの
うん。 むしろ相撲が好きだったので、<laughs> もしね、あの、刷り込みがあったっていうことだったら、たぶん相撲のあのあのあの、なんかテーマ曲みたいなのが好きになったと思うんですけど。
ああ。 うん。はいはいはい。 うん、え、じゃあ、すいません、お父様が聞かれていたんでしたっけ？
はい。
うんうん。
そうですね、父がたぶん落語のファンで、割とそういうテープを揃えてたんで、ま、自分がドライブに行く時は、あの、かけるみたいな習慣にたぶんしてたんだと思いますけど
うん。 うん。 うん。 <laughs> なかなか面白い趣味ですよね。あの、たぶんうん。<laughs> そうですね。でもなんかやっぱりその、笑ってすごく楽しそうな雰囲気とか、声が声を変えてくれて、何か物語を語ってくれるっていうのは、なんか楽しそうですよね。
ね、でも、まさかね、娘がね <laughs> ハマるとはね、みたいな。
うん。
そうですね。多分、私は、あの、ほんとにドライブが好きじゃなくて楽しくなくて、あの、狭い空間にいるっていうのがもともと好きじゃないんですよ。
うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
うーん、小さい頃だから余計我慢きかずに、もう何回も降りるとか休憩とか <laughs> なんかそういうことを言って困らせる子供だったんだと思います。
うん。 まあ。 あ、そうなんですね。でも、その落語をかけてもらったらすごく楽しかったっていうような思い出ですか？うんうんうんうん。
うーん。 そうですね。そうですね、もうなんか不満も言わずにもう1回もっかいっていうので、あ <laughs> あこいつを黙らせとくにはこれだって親も思ったんでしょうねきっと。
おお。 <laughs> そうですね。もしかしたら、あの、娘さんが好きだからずっとかけてたっていうのもあるかもしれないですね。
うーん。 いや、多分黙らせる方が8割だと思いますね、うるさかったから。
<laughs> そうなんですね。え、じゃあ、実際にその初めて聞いた時のその、落語の内容って、その時はわからなかったかもですけれども、今はご存知なんですか？
うんうん。 はい、そうです。あの火焔太鼓っていうのは、ま、古典落語の名作みたいなもので、ま、商売が、あの、下手な古道具屋さんがいつもなんか二束三文のものを買ってきて、ま、店に置くので、おかみさんに怒られてるっていう、あの、情景なんですよ。
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ。 ああ、ベタなやつですね。うんうんうん。
そうで、そう。でも本人古道具屋さん本人もおかみさんを見返してやりたくて、ある日、ええと、火焔太鼓っていう、あの、名人が作った太鼓みたいな触れ込みのやつを買ってきちゃうんですね。でも、おかみさんに、「なんかそんな鳴り物なんか買ってきてどうすん、誰が買うの」みたいな、「日常 じゃないから、誰も買わないでしょ」って言われて
うん。 うん。 うん。ほ、おお。 <laughs> <laughs> うーん。
もうなんか、「そそれそうなんだけど、でも買ってきちゃったし」みたいな感じでしょぼくれる古道具屋さんがすごいかわいそうで。<laughs>
<laughs> そうなんですね。そういうなんか、は話す雰囲気とかもすごく面白いっていうことですね。うんうんうん、うん。
そう。 そうですね。なので、ま、これは、ま、演じる人の才能にもよるんですけども、こう、いかにリアリスティックに演じられるかっていうのがやっぱり落語家の腕の見せ所なので
うーん。 うん。 うん。 うんうんうん。
そう、で、テープで聞いてもなんか、情景が浮かぶっていうのは、やっぱりあの名人なんだな、志ん生はって思った覚えがありますね。うん。
そうですね。すうん、素晴らしいですね。ちょ聞いてしみたいですけれども、そのごさいの時に、そんそういうふうに感動したっていうことは、もう今聞いてもやっぱり同じように感動できるっていうことですか？
はいはい。
うん。
そうですね、というかもう、あの、人生がそのあこそこからこう私の人生は落語とともに走るみたいな感じになっちゃったので。
ええ、そうなんですね。ね。
そうなんです。もうだから5歳の頃からずっと今まで落語を聞き続けてますね。
あ、うん。 え？あ、素晴らしいですね。え、あの、それは趣味としてですよね？ うんうんうん。
そうです。まず、まあ、もう物心ついた頃には、あのあの国民的番組があるじゃないですか、笑点っていうのが。
うん。 はいはいはい、ありますね。うん、大好きです。
はい、もうだからあれをずっとかぶりかぶりつきで見るようになって、小学生なのに。
<laughs> うん、さすがです。 うん。
で、そのうちこう笑点の公開落語に行きたいとか、あの、ろろこがに行きたいとか、それから、まあ、笑点経由で寄席っていうところがあるっていうよあの一日中落語をやってるよ私にとってはもう夢のような場所ですよね。<laughs>
ああ。 うんうんうん。 ああ、そうなんですね。へえ。
なので、田舎に住んでたのに「行きたい行きたい行きたい行きたい」って言って。
うんうんうんうん。
親も根負けして何回か連れてってくれましたけど。
あ、そうなんですね。え、じゃあー日中そういういろんな方の落語を聞いてられるんですか？そういう寄席に行くと。
うーん。 そうですね。 そうですね、もう寄席に行くとですね、えっと昼席と夜席っていうのがありまして、昼はえっと12:00-4:30ぐらいまでかな。で、夜はえっと5時からよ夜9時ぐらいまでですかね。で、寄席によっては一日中いてもいいですよっていう太っ腹なところもあるので。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。すと
そうなんだから1回入るともうずっと落語聞ききっぱなし。<laughs>
うわ、すごいですね。なんかあのちょっと疲れたりしそうなぐらいの長さですけど、疲れなかったんですか？
あ、え、もちろん疲れますよ。ただやっぱりへあの、くそれだけ落語聞いてますと、やっぱりこう下手な人とかうまい人っていうのがすぐ分かるので。だから私下手な人の時に寝てます。
もう。 うん。うんうん。 <chuckles> だ、あ、すごい、もうやっぱりなんかもうある意味プロですね、そこまでいったら。<laughs>
<laughs> そうですよね、だからなんか多分5歳の時に例えばね、あのクラシックとか聞いて、ベートーベンとかモーツァルトとか聞いてたら、もしかしたら違う人生があったのかなと思わないではないですけど。
ふん。 うん。 うん。<laughs> そうですね。いやでもすごいいいきっかけでしたね、お父様がそうやって聞いていて。うーん。
うーん。 そうですね、まさか娘がこんなにハマるとはって思わなかったでしょうけど。
そうですよね。ええ、でも、そうやってあの寄席ってあの、何人も語られるんですか？さっき上手い方とそうじゃない方もつちょっといらっしゃるっていうことだったんですけど、1回のうん、演目ってだいたいどれくらいなんですか？
ううーん。 そうですね。 あ、ええと、短いものでは10分ぐらいで、長いものだと30分ですね。
うん。え！30分、すごいですね。あれ？あの、落語
そうなんです。 たんとストーリー聞かせるって結構難しいですよね、プロざんプロでも。うん。
そうですよね。あの、ま、すごいあの、当たり前のことかもしれないんですけど、落語ってお一人ですよね？お話するの。でうん、うん。
そうです。もう、一人で使い分けて、で、後ろからお囃子がこう盛り立てるみたいな感じですかね。
うんうん。 ああ、で、時々その、曲が入ってああ、30分も話される方がいるって、それ全部、あの、しかもその時の、何て言うんですか、作った話とかではなくて、ぜ決まった話なんですよね？
三味線とか太鼓で。うんうん、そうそう。 あ、そうですね。大抵、古典落語といって昔からある話を話す、ま、方と、それから新作落語って言って自分で作った話を、あの、落語落語に仕立てて話す方、両方いますけど、もうどっちも面白いとですね、30分なんてあっという間なんですよ、不思議なことに。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うん。うん。 ああ、そうなんですね。すごい、きもうほんとちょっと一回聞いてみたいですね。すごい、30分、ねえ、30分も話すほうも大変だけど、聞いてるほうもやっぱりね、途中ちょっと飽きたりとかする場面があったりしそうですけど、そういうのもないくらいうん。
<laughs> ぜひぜひ。 そうですね。はい、私みたいにもう5歳から聞いてると、古典落語なんか全部、あの、あらすじを空で言えるので、あの、だからこう、なんか、あわ話者がこう話し始めた瞬間に、あ、これはこの落語だってわかるんですよ。
ええ！<chuckles> <gasps> ほんとですか？すごい。
そう。曲当てクイズの落語版みたいな。<laughs> うん。
ええ！え、じゃあなんか、それって落語、実際じご自分でされたことってないんですか？ うんうん。
それがですね、話すとやっぱり聞くとでは、全然別物で
うんうんうんうん。
あの、1話か2話ぐらい、まあ、暗記して自分で演じてみようとか思ったことあるんですけども、いや、もう無理無理、<laughs> あれは別物です。うん。
うんうんうん。 ごい、あ、難しいんですね、やっぱりね。うん。うん。
なんか、そうですね、やっぱりこう、カラオケとやっぱり、舞台に立つぐらいの差はありますね、かなり。
あ、そうですよね。やっぱり、あ、じゃあ、自分で好きだから、ちょっと覚えてやるっていうことは、じたご自宅ではされたりとかもするっていうことですか？うん。
うーん。 あ、そういうことはもう、自分が、あの、才能のなさはもう分かってるので、あの、10代のあたりの頃に。なので、もっぱらこう、聞く方で、今 YouTube とかでも流れてますからね、もう、楽しみが増えて増えて。
<laughs> いや。 うんうんうんうん。 あ、そうなんですね。いや、いいですね。YouTube ってほんとね、いろんなとこことを家で見たり聞いたりできるから、すごいですよね。うん。あの、ちょっとなんか、気になったんですけど、その、古典落語ってやっぱり、ずっと決まったストーリーのものがあって、新しく自分で作ったものもあるって聞いたんですけど、あの、なんか今の流行りはこうだよとか、流行りってあるんですか？
うーん。 そうそう。 うーん。 はい。 はいはい。 うーん。 流行り落語の流行りっていうのはもうなんかええと、ほぼ、あってないようなものなんですが、えと演者が流行りになることはありますね。この、えと、ま、今あの、しゅんあの、笑点にも出て、春風亭一之輔というのは、もうなんか、えと、ま、落語会を開くとほぼ完売になるような感じなんですけれども、毎回毎回。
うん。 あ。 うん。 いや。 そうなんですね。やっぱり人気のかたがそうやってテレビにもね、出られてご活躍されてるんですね。
とかはい。 そうですね。 の、落語の世界は面白いことにテレビに出るのは半人前みたいなこと言われるんですよね。
ええ！そうなんですか？なんかテレビに出たらもう有名で、なんか一人前以上なのかなって思ってましたけど。うん。
<laughs> そう。 いやいやいや、なんかテレビよりも、や寄席でこうなんかこう人気を取る方が上みたいな感じなので。うーん。
<laughs> なうーん。なんかほんとに、聞いてると渋い世界ですね。うんうん。
そうですね。でも寄席にも結構カップルとかもいっぱい来るようになってて、なんか見てると、「あ、昔おじいちゃんとおばあちゃんしかいなかったのに、なんか今結構若返ってない？」みたいなことは思うことはあります。
うん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。ね、デートで寄席に行くなんて考えたことなかったですけど、うん。
はい。 そうそう。ですよね、でもデートで今来てるんですよ。あとなんかサークルの集まりで？
うんうんうん。え。
うーん。あの、落語研究サークルとかがよく大学にあるらしくて、それの、あの、人たちがこうメモ帳片手に来てますね。<laughs>
<laughs> ええ、面白いですね。もうそれはね、落語のそういうサークルの人たちにとっては、それこそ天国のような場所かもしれないですね。
えはだと思いますよ。だから こうやって落語って生き残っていくんじゃあじゃ5歳の時の私みたいのもきっとどっかにいるみたいな。<laughs>
うん。 あ、そうですね。え、お子さんとかもいるんですか？
あ、私は子供いないんですけど、子供いたら絶対もう、あの、落語聞かせようと思ってます。<laughs>
うん、うんうん。 ああ、ほんとですね。楽しそうですね。いや、あの、今日はすごく、あの、面白い話を聞けて良かったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。